Parang ano, isa din siyang ano lesson.
Oo.
Hmm, maraming leksyon na natutunan do'n kasi 'pag ikaw ay naglalakbay, pumupunta ng ibang lugar, eh, may mga karanasan ka talagang matetest talaga yung, <chuckles> yung self mo. Matetest ka talaga, gaya ng 'yong sinabi mo pumunta kayo ng 'yong isang lugar tapos wala kayong makain, mase-stress ka no'n 'di ba? Kaya parang matetest 'yong pasensya mo, maano talaga kaya 'yon parang
Oo. Totoo. Oo. Oo.
nag-iba yung pananaw ko sa paglalakbay. Yung parang may mga leksyon akong natutunan.
Hmm.
Mas, na mas nag-mature ako, tapos makikita mo sa iba't ibang lugar yung iba't ibang perspekto ng, perspekto? ng tao, ayun.
Oo.
Tapos nung pumunta ako ng Korea, iba yung kultura de doon 'di ba? Na malalaman mo talaga tapos maging mas magiging
Oo. Hmm. Saan ka pa ano, ano pa yung mga ibang napuntahan nyo, nung pumunta kayong Korea?

Hindi ka ba na se-stress do'n?
Nakaka-stress din siyempre parang hirap din, eh, parang, siyempre nasa gitna kayo ng daan tapos wala kang malapitan, so, 'yun, nakakastress din. Eh, ikaw ba may mga kakaibang
Hmm.
tao o kuwento ka ba na nakilala habang naglalakbay ka?
Ah, ayun maliban naman sa ano, maliban naman sa, parang malapit na kami mamatay may mga tao din akong nakilala na tumulong sa amin.
Oo.
Parang nag nag rescue sa'min kumbaga.
Oo.
Mga tao na nag, ah, tao na nag 'yong tumitira do'n May mga tao ka na tumulong sa amin para makaahon talaga kami sa ano sa, sa dulo ng Spartan Trail kasi mahirap talaga, eh.
Mm. Mm. Oo.
Imbes na 1 lang yung guide namin naging, naging 5 na.
Gano'n?
Mahirap talaga pero ya